Aku tuh bukan tipe orang yang gini, biasanya ada yang kayak ngegantung gitu, <clears throat> ditungguin nggak datang-datang, orang-orang yang ngaret pas nongkrong, kayak gitu-gitu kan ini ya berarti nggak konsisten kan sama kata-katanya, sama kata-kata janjian jam berapa, ya, heeh. Nah, kalau aku pasti sebelum 10 menit atau 20 menit sebelumnya aku ngomong. Ngomong dulu, "Eh, nggak jadi jam ini deh, mundur," gitu seenggaknya
Hmm. Oke. Betul betul, mmm, iya. Heeh heeh. Mmm. <chuckles> Iya iya iya. Heeh. Iya, udu udah udah biasa ya kayak gitu ya? Heeh. <chuckles>
Heeh, seenggaknya aku kayak ngasih kepastian gitu loh. Nggak ada, aku kan berarti kalau kayak gitu nggak yang ingkar janji banget kan, masih konsisten kan? Hmm.
<chuckles> <chuckles> Iya, betul betul. Heeh. Mmm, hmm. Nah, itu berarti salah satu apa ya, strategi kamu gitu biar kamu tuh nggak cuma janji manis kan? Terus sama orang gitu kan? Hmm. Nah, terus kamu sempat nggak e dengan cara itu tuh kamu misalnya kayak, eee, ngubah rutinitas, mungkin kayak kamu jadi nyatet, jadi nge-list gitu yang memang bisa kamu percaya kamu tuh bisa ngelakui ngelakuin itu dengan konsisten gitu, dan sesuai dengan janji kamu atau apa pun gitu. Kayak gitu nggak?
Hmm. Mmm, mhm, iya, eee, mungkin kalau cara biar tetap konsisten ya, emang bikin jadwal sih. Kayak misalnya hari ini kamu mau ngapain aja harus kamu tulis tuh, biar nantinya, <clears throat> apa ya, tetap waktunya tuh masih on track gitu loh. Itu kan juga konsistensi kan kalau kayak gitu? <clears throat> Mmm. Heeh, detail, lebih lebih ke detail gitu kan. Terus yang kayak <clears throat> misalnya, apa ya, ketemu, mau janjian sama orang. Ternyata, mmm, gini konteksnya, kalau misalnya kemarin-kemarin nih udah janji sama orang mau pergi bareng gitu, tapi di hari-hari kemarin tuh banyak kesibukan yang menunda-nunda jadinya gitu kan, ya, sampai orangnya sampai yang kayak, “Ih, kapan sih jadi ketemu?” Sampai kesel kayak gitu.
Mmm. Mmm. Iya, heeh. Iya iya, eh. Itu detail itu detail banget sih sebenarnya, hmm. Terus? Iya. Hmm, mmm. Mmm. Mmm. Oke, hmm.
Mmm. Itu kadang tuh aku karena aku udah janji sebelumnya, kadang memang aku sampai yang kayak ngebatalin satu, apa ya, <clears throat> satu acara, ya ngorbanin satu acara supaya aku bisa nepatin janji itu.
Ngorbanin, gitu ya? Kamu ngorbanin, hmm. Mmm, itu lebih ke ngu eee, ngubah apa nih yang memang lagi, yang penting? Mmm, iya iya. Kamu ngorbanin yang penting.
Yang udah ada jadwal, heeh, kayak gitu. Jadi aku sempatin sih.